とう、そうそうなんですよ。うんうん。
ね。<chuckles> なんか歳を取るのもなんか悪くないなみたいな風に、みんななるといいですよね。
うん。 そう、みん絶対じあの、長生きはすると思うので
そうですよね。うん、ね。
うん、自然に。ただそれんそそれに伴ってね、また不安は、ま、お金の面で不安はできるでしょうけど、う年取ってねうんうん。
はい。 あ、そうですね。あとの残る不安はそこですよね。<giggles> うーん。
あ、そうそうそう。そこをどうするかってことですよね。
そうですよね。ね。なんかそれもテクノロジーでどうにかならないですかね？
うん。 そうですよね。もう年寄りがなんか働ける、なんか仮想の現実ん中で。<chuckles> 体を動かさなくてもいいから、脳を使って、ね、働けるようになったら全然面白いですよね。うん、うん。
うーん。 うんうんうんうん。 あ、はいはいはい。ね。うん。そうですよね。確かに確かに。うん、なんかいいですね、ちょっと。
うん、なんか不安よりも、ま、楽しみの方が多いのかな、未来に関しては、うん。
うん。 そうですね、確かに確かにはい、ほんとに。それがなんか、5年後なのか、10年後なのか、さんじゅうねんごなのかっていう感じですよね、今、うん。ね、ふんとに。
うん。 うん。ね、ですよね。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
はい。 ああ、そうですね。いいですね。うん、はい、楽しみです。ありがとうございました。

うーん。日本に来る。
ま、いなんか今、一般販売されてるみたいなんで、車まん、車ある意味車よりちょっと安いかなって思っちゃうんですよ。普通の高いうん。
あ、そうですよね。うんうんうん。確かに確かに。うん。
ね、ま、土地だけさえ買わなきゃいけないのでうん。
なおそうそう。 まあ、土地土地はなんか、うん、日本だと結構山の方行けば安いですもんね、地方行けば。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
うん。 ね。 それは夢が広がりますね。
とうなんすよ、マイホーム欲しいんで、これにしようかな。
うんうん。ああ、ああ、いいですね。うーん。
いいね。<chuckles> すごい安い、ん、バージョンもあるはずなんですよ。
あ、そうなんですか。へえ。はい。
はい。タイニーハウスの、よりよりタイニーなのあるはずです。それがもっと安いんですよ。
ええ！あ、めっちゃいいですね。へえ、いいな。
はい。<chuckles> どれだけ小さいか分かんないですけど
ええええええ。
うん。
そう、なんかこううん。
ただ、あぬ、その、設備費とかまた追加費費用が必要かもしれないすね。
あ。そうですね、あの下水を引いたりとか、そういうのが多分、別でかかるのかもしんないすね。土台土台とか、コンクリートの土台とかね。うーん。いいな。
うん。 うん。 そうですね、うん。 うん、そうですね。 いいですよね。夢があるな。うん。
いいですね、夢がありますね。うん。
とう。あと、でも、どうです？その未来に。
はい。

また、そのテクノロジーとかが変わるのかな、健康は。
ね、そこ、なんか、あるといいですよね、ほんとに。なんか、やっぱり、お金と健康って誰しもがね、あの、不安に思っている部分だと思うので。うーん。なんなんかね、ほんとに進んで欲しいですよね、医学の分野でもっと、うんうん。先に行って欲しうん。
うーん。 ねえ。 うん。 うん。 うーん。 そうですよね。うん。 なんか、その、今ね、色々その遺伝子を使っての研究が進んでると思うので、ね、ま、この先、ま、10年後、20年後、さんじゅうねんご、いいつかかるか分かんないんすけど、まあ、癌は、完全に無くなるって言うふうには、ま、きうん、そういう、うん、聞いてるので、そこは凄く安心して、って言うか楽しみだなって、うーん。
はい。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 うーん。 ん、はい。はい。 はい。 うん、ですね。 はい。 そうですよね。 そうですよね。
うーん。
もう3-30年後とかだと自分が生きてるかどうか分かんないので、もうちょっと早めに早めにやって欲しいですね。<chuckles> ねえ、ほんとに。そう。
<laughs> そうね、そう、分かります。そうですよね。 そう、治せない病気が無くなるって事は、なんか、す凄いなって。うーん。
うーん、それはいいですよね。そう、なんか、あたし、なんか、興味本位で遺伝子検査をやったことがあるんですよ。
うーん。 うん。 ええ、面白い。
そう、で、それをみ見る見れば、なんか、自分の遺伝子のここが足りないとか、まあ、ここは標準だとか、そう言うのはすぐ分かるから、だから、こう、ね、その遺伝子をちょっといじってしまえば、その、ん、なんか、その、病気の、なんて言うんですかね、その、例えば癌遺伝子を持っているんだったら、そこを削るとか、そうすれば病気って無くなるんじゃないかなって、単純、素人は思うんですけど。
はい。うん。 うん、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。

うん、その水素自動車だと、まあ、普通のガソリンじしゃ自動車と一緒で、3分ぐらいでチャージできるっていうのを聞いているので。
はい。 はい。はい。 おお、すごい。素晴らしいですね。うーん。
うーん。 ね。なんか、それも、もっと普及して欲しいなとは思っているんですけど。
そうですよね。なんか、私、5年もっと前かな、5年かもっと前かに、その水素自動車をトヨタが、あの、試しに出した時に、なんか、これ乗ってくれる人いませんか。みたいなのがあったらしいんですね。
うん。 うん。 はい。 うん。うん。 うん。 はいはいはい。
で、なんか、それね、すごいお金がもらえたんだよ。500万だかなんか、そう、貰えて、でも、なんか。ね、ちゃんとしてるかどうかが分からないから、なんちょっと、怖いじゃないですか、なんか、事故の可能性とか、まあ、ね、無いとは思いますけど、もしかして、っていうことがあるから、なんか、なかなか、こう、やれるやってくれる人も、少なかったみたいな話は聞いたことありますけどね。なんか、ね、ブログかなんかではい、読みました。
え、すごい。すごい。 ええ。 はい。 うん。 あ、あったんですね。ええ、それは、す俺、俺、立候補したかったな。
うお、そうですか。そっか、そっか。
うーん、水素自動車、今、すごい高いんですよ、水素自動車って。
あ、そうですよね。え、今いくらぐらいするんですか？
高い。多分、日本円で700万はしますよ。
あ、そっか。うんうんうん。
うーん。なんか、手軽に。そう、かえれないじゃないですか。うーん、いくら、いくら魅力的でも、買えないので、だか、だから、電気自動車買うならね、その値段で買うなら、電気自動車にはしね。手のばすかなと思うんですけど。
買えないですよね。うーん。 そうですよね。 はい。 ええええ。 はい。
ただ、その、もっと、そぬ、開発が進んで、コスト削減できたら、まあ、テスラみたいに、さい
はい。 はい。
もっともっと、これから安くなっていくと思うんですけど。
はい。

あ、みたいですよ。
へえ、いいな。
はい。 なんか、イーロン・マスク本人が多分住んでると思います。使ってると思います。
はい。 ああ、ね、なんかそういう
はい。えっと、知ってんのかな、多分彼の住んでるテキサスなんですけど、とテキサスええ、はい、テキサスに住んでて、そのスペース X の施設があるんですけど。
はい。 あ、テキサスに住んでんですか？へえ。ええええ。 ああ、そっか、はい。
うん。で、そのスペース X の施設の多分ゲスト用で
はい。
そのプレハブ住宅を設置してるのかな
はい。 はい。
と思います。はい。だから今でも、はい、使用していると思いますよ。面白いですよね。うん。
ごい。 ああ、いいな、いいですよね。私元々その、タイニーハウスっていうのにすごい興味があって、色々調べてて、昔ね。でそうなんです。あの、日本でもその、タイニーハウスについて書かれてるあの、作者の方とかいらっしゃって、で、その読んでたりとかしたので、その、イーロン・マスクのそのちっちゃいお家を見た時に、あ、めちゃくちゃいいなと思って、なんか日本でもそう、日本でも早く発売してくれないかなって思ってたんですよ。
うん。 うん。うん。 はい。 はい。 うん。 うん。はい。 はい。 うん。 いいですよね。うん。 そう、デザインもちょっと可愛いんですよ。なんかテスラっぽいんですよ。ちょっとちょっと丸みがかってて
そうなんですよね。うん。うん。
で、結構、すっごいおっきい、壁があの、クリアな窓になってるんで。
はい。 はい。